แล้วมันมีแบบว่า ขูดคือ เท่าที่ฟังมาเนี่ย คุณเป็นคนที่แบบค่อนข้างใจแข็งมากเลยนะคะ ในการที่แบบว่าจัดการเวลา แล้วก็จัดการจิตใจได้ แต่แบบถ้าฉันไม่ดูฉันก็ไม่ดู แล้วมัน ค่ะ ที่แบบว่า แอปเนี้ย คือดูทีไร ก็สูบเวลาตลอดเลยอะ สูบ เราเสียเวลากับการที่ดูแอปเนี้ย มัน มันมีไหม คะ สำหรับคุณอะ?
อืม อ๋อ มีครับ ก็คือติ๊กต๊อกนั่นเอง คือพวกวิดีโอที่มันเป็นวิดีโอสั้น อย่างเช่น YouTube Shorts หรือว่าเป็นติ๊กต๊อกเนี่ย คือจะเหมาะสำหรับเด็กสมาธิสั้นมาก เพราะมันดูได้เพลิน มันจะติด เราก็แค่ดูคลิป คลิปหนึ่ง โอเค เสร็จเราก็ปัดขึ้นนะครับ ไปดูคลิปถัดไป เอ๊ะ ก็ติดอีก ก็
อืม <chuckles> อา ใช่ค่ะ ค่ะ
กดไลก์ถูกใจก็ อ ดู อีก คลิปหนึ่ง ขอดูอีกคลิปหนึ่งนะ ดู ดูอีกคลิปหนึ่ง อ้าว อันนี้มันดูไปชั่วโมงหนึ่งแล้วนี่หว่า <chuckles> อะไรพวกนี้
อา มองนาฬิกา มองนาฬิกาขึ้นมา อุ๊ย ตาย แต่หายไปแล้ว 1 ชั่วโมงใช่ไหมคะ? <chuckles>
อุ๊ย ตายหายไปเลย จริง แต่ว่าถ้าพวก เป็น เป็นฟีดข่าวอะไรพวกนี้ อาจจะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับ อาจจะอ่านสั้น ๆ เพราะว่ามันแบบน่าเบื่อหน่อย อะไรพวกนี้นะครับ ถ้าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยน่าสนใจ
เออ อืม อา อา ใช่ ๆ เออ ใช่ค่ะ
อา นั่นแหละ ติ๊กต๊อกเนี่ยตัวดีเลยนะครับ ก็จะเห็นเด็กเขาดูกัน เห็นไหม ติดงอมแงม สังคมก้มหน้าเลยเนี่ย นั่นแหละ อา
อ๋อ เนาะ มันดูแบบ เพลิน ๆ ค่ะ อ้าย อา อันนี้เห็นด้วย อย่าว่าแต่เด็กค่ะ ผู้ใหญ่ ด้วย <chuckles>
ครับผม